ใช่ ล แล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย วางแผนการเงินได้ดีไหมครับ? แล้ว แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขัดสนอะไร? หรือว่ารู้สึกเงินไม่พอใช้ หรือเงินชนเดือนบ้างไหมครับ?
ตรงนี้เรามองว่า เราวางแผนได้ดีนะคะ เราแบบเรามีเงินเก็บ เราภูมิใจมาก แล้วเราก็พยายามหารายได้เสริมด้วย เวลาที่เราอยากได้อะไร เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบช็อปปิงมาก เราก็เลยรู้สึกว่าเรา เราไม่อยากเอาเงินเก็บมาทำอะไรแล้ว เรารู้สึกว่าเราหางานเสริมดีกว่า ทำแล้วเอาเงินตรงเนี้ย แบ่ง เก็บเพิ่ม แล้วก็เอาไว้ใช้จ่ายเพิ่ม เงี้ย เรามองว่ามันโอเคกว่า สมัยนี้นะคะคุณ ก็คือเหมือนว่างานเดียวมันไม่พอเนาะ มันจำเป็นที่จะต้องมีงาน 2 งาน 3 งาน 4 เงี้ย เรารู้สึกว่า ของมันแพงขึ้นทุกอย่างเลยอะ แค่งานเดียวมันไม่พอแน่ ๆ
ครับ อา ครับ อา ใช่ <chuckles> ครับ ครับ แบ่ง อา อา ครับ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่แค่ของแพงขึ้นด้วย คือกิเลสที่เราอยากจะได้ของหลาย มัน มันเยอะ มันหลายอย่างมาก ๆ เลยใช่ไหม? <chuckles>
อ๋อ Social มันแรงค่ะ โฆษณาการตลาดก็เต็มไปหมดเลย แล้วของมัน
ใช่ เดี๋ยวนี้เราซื้อผ่านแอปได้เลย
ใช่ค่ะ เรารู้สึกว่ามัน มันง่ายเกินไปจนมันน่ากลัว กลัวตัวเองเนี่ยแหละค่ะ เราก็ชอบเข้าไปดู สุดท้ายก็เป็นทาสการตลาด บางทีเจอของที่เขาแบบลดเฉพาะวันนี้เท่านั้น คำว่าวันนี้เท่านั้น หรือว่าลดแค่ช่วงจำกัดเวลานี้เท่านั้น มันดึงให้เราไปซื้อจน ได้
ใช่ อา ครับ อา ใช่ อย่างเช่น อย่างเช่น เนี่ยใกล้ ๆ จะมาถึงก็คือ 6.6 <chuckles> ก็ <chuckles> ใช่ แต่อันนี้ผม <chuckles> ผมก็รอ รอทุกเดือนเลย 5.5 6.6 6 7.7 เนี่ย คือเอาของใส่ตะกร้ารอไว้แล้ว เตรียมเงิน เงินเดือนเข้าปุ๊บก็เตรียม เงินไว้แล้ว ทีนี้เนี่ยกิ กิเลสผม อา กิเลสผมก็ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ กิเลสหนามากช่วงนี้ เพราะว่า ก็เลยต้องมาทำงานเสริมอะไรพวกนี้ เพื่อ เพื่อที่จะแบบ ว่า
อุ๊ย! ขอบคุณที่เตือนนะคะ เราลืมเลย เรากะจะแบบช็อปวัน โอเคค่ะ <chuckles> อุ๊ย เรา หนาเลยใช่ไหมคะ? อืม
ให้การเงินเนี่ยมันซัปพอร์ตกิเลสผมมาก ๆ ขึ้น <chuckles> แต่จริง ๆ ผมรู้สึกว่าดีนะครับ ที่ ที่เราทำ ที่เราแบบว่าหารายได้เสริมหลาย ๆ ทาง เพราะว่าผมรู้สึกนี่ยุคนี้เนี่ย เรากอบโกยเงินได้ ใน ในวัยที่เรายังหาได้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เนื่องจาก เนื่องจากว่าบางทีเนี่ย พอเราแก่ตัวไปเนี่ย มันจะถึงขั้นเกษียณเนี่ย เราก็จะไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานแล้ว ใช่ไหมครับ? อะไรแบบนี้
ถูกต้องแหละ ใช่ค่ะ เราอาจจะแบบว่าหลังค่อมไม่มีแรงจะยกเมาส์ หรือว่าพิมพ์คอมเพราะตาไม่ดี อะไรแบบนี้ก็ได้ เราก็มองว่ายุคเนี้ย ช่วงเนี้ยมัน มันหางานได้ง่ายนะคะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาเจอไหม แค่นั้นน่ะค่ะ แต่ส่วนใหญ่เราหาไม่ค่อยเจอเท่าไรงานเสริม
<chuckles> ใช่ เออ อา